Yani, ben, eee, şimdi moda diyerek, eee, mi söylemem gerekir? Ya tabii ki, yeni çıkan böyle modeller olsun, eee, sayfaları takip ediyorum. Eee, bazen, eee, bunlara, eee, çok fazla kapıldığımı hissettiğim zamanlar oldu. Çünkü gördükçe insanın alışveriş yapma isteği oluyor. İhtiyacın olmasa bile, eee, bu etkileyebiliyor. Eee, bunun, ııı, bütçe olarak da tabii ki, zaman zaman, eee, kişi beni zorluyor. Emm, sonuçta bir, emm, ev geçindiriyoruz. Her şey <chuckles> kıyafet değil yani. Eee, bu yüzden böyle bazı şeylerim oldu yani. Eee, s takip ettiğim sayfaları azalttım ama moda olarak şuna dikkat edebiliyorum. Yani illa o kıyafet bende olacak diye değil ama belki, eee, o dönem içerisinde bir kıyafet alacaksam o, ımm, senenin rengi, e yani onu ben kıyafetlerimde bulmaya çalışırım. Yani o, eee, bu beni o o da beni rahatlatıyor.
Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Anladım. Tabii. Hı hı. Anladım. Hımm. Anladım. Evet, çok da uzak kalmıyorsun yani aslında ucundan da olsa bir yerlerden yakalamaya dikkat ediyorsun anladığım kadarıyla. Tabii, bütçeyi aç aşmadan. Eee, bir de, eee, şeyi merak ediyorum. Hani, bazı kıyafetlerde böyle, eee, hatıralar, anlamlar yüklüdür, işte özel bir günde giymişsindir, eee, bir ailenin bir akrabanın düğününde giymişsindir ya da çok keyif aldığın bir yemekte, davette giymişsindir. Aslında artık onun bir anlamı vardır o kıyafetin senin için. Aslında sadece giyinmek için değil de böyle hissetmek için bile seçilebiliyor bazen. İşte çok keyifliydim, a evet bunu bugün yine giyebilirim. Böyle biraz duygusal anlam da yüklenebiliyor. Eee, giydiğin kıyafetlerle duygusal bir bağ kuruyor musun sen? Böyle bahsettiğim gibi örnekler var mı?
Evet. Hı hı. Evet. Tabii ki. Ay, evet. Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Ya tabii ki var. Mesela, eee, nişanlılık ya yani k nişanlığım diyeyim. Şimdi onu bir kere giydim. Eee, ya ben onu ne verebiliyorum birisine, ödünç de veremiyorum. Ki, hani, kiralık gibi de kulla yani ben ona baktıkça benim o gençliğim o gün yaşadığım mutluluk, yani, o bir köşede duruyor. Aynı şekilde gelinliğim de öyle veya şey de var <chuckles> mesela ço aradan çok uzun zaman geçti de işte eşimin atıyorum, ev yani, evlilik teklifinde giydiğim kıyafetim aslında modası geçti zaten içine giremiyorum ama o kıyafeti görmek, eee, beni böyle mutlu ediyor. Aynı şekilde, evet, bana aldığı hediye kıyafetler. Eee, hiç giymedim belki. Şu an çünkü, eee, tanımadan belki bana hediye almış, yani aldı. Iıı, eee, tercih etmem normalde ama sırf aldı diye çok sakladığım kıyafetim hâlâ vardır.
Evet. A! Anladım. Hı hı. Evet. Evet. A! Ne kadar güzel. Yine de, evet. Anısı hatırası olduğu için. Hımm. Doğru.